Sa akin hmm, medyo sakto lang mga paha tanghali.
Ah, kasi sa akin wa e i yung ewe Ang ano ko kasi talaga yung ano eh, yung pang yung sa umaga parang para pagkatapos nun, tapos na wala na kong iisipin, oo.
Oo wala ka nang intindihin, oh sige nga bukas aagahan ko nga, pero ililista ko muna mamaya boboto ko. <laughs>
Kaya nga. <laughs> Pero may maima maitanong ako sayo kasi bilang may me merong ano merong laging pasawag pasabog pala palagi kang ano to may nakikitang mga artista na nai-involve sa mga, ah, mga scandal-scandal na ganyan sa mga social media pe ah, may mga mangilan-ngilan din naman na ano na alam mo yun tahimik ng na ng mga artista, naano ko lang naisip ko lang ba't kaya may mga artista na nagiging bastos sa mga ano sa mga fans nila, sa mga taga-hanga nila. Sa tingin mo kaya ano yung mga nagiging dahilan ng ganyan?
Sige. Mhm, mm. Ah, aking palagay, siguro

Mm.
May ano ka ba, anong tawag dito, pagkakataon ka ba na nakita o narinig mo yung artista na naging mabait o paggalang sa mga fans nila? Ano ba yung nagiging feelings mo dun?
Yun nga, siguro yung ibang artista kasi kadalasan sa amin
Hmm.
Kasi nasa ano ko, eh, yung trabaho ko ay medyo malapit sa mall na pinapasyalan ng mga artista. 'Pag nagsha-shopping sila, okey lang kumbaga, kakaway-kaway lang sila, may magpa-picture, hihinto, pero hindi na sila 'yong nagtatagal ng sobra dun sa lugar na yun.
Ah, okey. Hmm.